E o yanlış bilgi. Yani, şöyle ki mesela çok basittir bu. Bunu he herkese de anlatırım. Eee, yani Venedik gibi bir yere hayatımızda ilk defa gitmişiz <chuckles> ya ya 20'li yaşlarda. Venedik maskesinin neden takıldığını sorduğumuz zaman bunun, ııı, moda olduğunu söyleyen bir rehberle gitmişiz. Hâlbuki he dolaşırken meydanda dolaşırken, sonra bir sürü rehberden mesela bunun gerçek şeyini öğrenip, ya aslında veba hastalığı olduğu için biliyorsun, eee, aaa, birileri yüzlerini kapamaya başlıyor. E aile bireyleri de hangi üyenin hasta olduğunu göstermemek için maske takmaya başlıyor. Sonunda Venedik maskeliler ülkesine, yani maskeliler şehrine dönüyor. Aslında, eee, herkes veba hastalığına sahip değil ama sonuçta, eee, korumak için aile aile bireylerini herkes maske takmaya başlıyor. Ama bunu biz başka bir rehberden öğrenince benim kafamda artık, böyle, şey gibi oluştu yani çok iyi olmayan bir rehberle gitmek o, ııı, şeyi, eee, aslında heba etmek yani. Çünkü, e çok kısa bir şeye gidiyorsun ve gerçekten öğrenmek istiyorsun. Ama sonra da kendim de bu işi yapıp ya hani rehberlik değil ama yazmaya başlayınca, araştırıp gidince, e tabii bu sefer gerçek anlamda tarihini ya da, işte, orada kimlerin yaşadığını, hani kimler, ki hangi olayların olduğunu da bilince, e daha farklı gözle bakıyorsun gittiğin yerlere. Ya, hiç olmazsa bir bilgin oluyor. Hı hı.
Hımm. Evet. Hımm, yüzeyseldi. Hı hı. Anlaşılabilir bir durum. Yani. Aynen. Evet. Burada bir şey daha sormak istiyorum. Onu da çok merak ettim. Şimdi gezi rehberliğine nasıl geçtin? Yani bunu nasıl seçtin?
Geçmedim değil. Gezi yazıs yazısıları yazıları yazdım ben. Rehberlik yapmadım. <chuckles>
Yezi, pardon gezi yazısı. Gezi yazısı yazmaya nasıl karar verdin? Yani, senin ilhamın ne oldu orada?
Nasıl karar verdin? Hımm. Aslında şöyle bir şey oldu. Iıı, yani biz hep, eee, hep çok gezen, eee, bir çifttik eşimle de birlikte. Eee, b yani aslında dünyanın hemen hemen her yeri her yerini demesem bile çoğu yerini gezdim diyebilirim. Yani, birçok yere de birkaç kere gitmişliğim var. Eee, ama şöyle bir şey vardı. Mesela, eee, eşim mühendis benim. Yani ve mesela navigasyon konusunda çok iyidir. Ben aslında mesela navigasyon konusunda iyi biri değilim. Yani, eee, böyle, bir yerde kaybolmamak için kendime, eee, ge eee, kerterez alırım, not alırım, şey yaparım falan. E, gittiğim yerlerin isimlerini unutmaya başladım. Mesela o çok net hatırlıyor, binayı hatırlıyor, işte, şeyi hatırlıyor. Ben dedim ki ya ben neden yazmıyorum bunu. Iıı, sonra da, işte, bir takım platformlarla paylaşmaya başlayınca ki o dönem, eee, gezi yazarlığı gerçekten önemliydi 2022'ye kadar. Çünkü iki bin yirmi ikide, ımm, yani sosyal medyanın patlamasıyla aslında herkes gezi yazarı oldu. Herkes Vlogger oldu, Blogger oldu. O biraz arka planda kaldı ama, hani, 2012 ile 2022 tarihleri arasında yaklaşık bir 10 sene yaptım ben bunu. Eee, ve yani çok da keyif aldığım bir şeydi. Eee, gittiğim her yeri yazmaya başladım bütün detaylarıyla.
Ay, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Evet, hâliyle.